А. Ты знаешь, у меня, м, произошла такая ситуация жизненная. Она достаточно серьезно у меня поменялась. И, э, в связи с этим у меня поменялся уровень моего дохода. И, вот, мне сейчас, э, как бы предстоит, эм, так сказать, рассмотреть вообще, что происходит в моей жизни. Какие, э, к что мне вообще нужно, действительно, для моего комфорта, для поддержания моего комфорта. Дело в том, что я разошлась с мужем и. Му, ев м, м, ну, вот, наш семейный доход, да, он, э, был больше, всё-таки, с зарплаты мужа.
Ага. М. Понятно.
А теперь, а теперь, вот, э, как бы, м, всё, что у меня есть, да, от моей работы, это всё, что как бы у меня осталось. И мне соответственно нужно, м, ну как-то подкорректировать, э, вообще все свои расходы, понять, что для меня важно. И, вот, каким-то образом, м, да, вот, м, м, научиться, скажем так
Ну да.
а, управлять своим доходом, но уже более с ограниченным бюджетом, м, нежели у меня это было, вот, буквально там 3 месяца назад, да, то есть. Э, и это было долго, и как бы, м, вот сейчас у меня такие сомнения, смогу ли я сама, а, свой уровень комфорта обеспечить вот тем доходом, который у меня есть. Знаешь, еще ничего, так особо, не просчитывала, потому что, ну, нахожусь в такой, ну еще ситуации немного обеспокоенной, да, вот в связи с этим, м, разводом, разъездом. И, вот, э, хочу у тебя спросить, э, совета, может быть, э. Как правильно начать, на что больше обратить внимание? И, как бы, облегчить, да, себе такую задачу неуютную, как, вот, обеспечение комфорта, но, вот, с ограниченным бюджетом.
М-да. Конечно. Слушай, ну это, конечно, сложно проходить через такие трансформации. Вот, разрыв, он даже в очень комфортных финансовых обстоятельствах был бы болезненным. И то, что сейчас ещё и вот эти финансовые переживания накладываются, это, конечно, тяжело, и я тебе в этом плане сочувствую. Вот, но ты молодец, ты вот как-то, знаешь, очень сейчас пытаешься переключиться именно на факты, вот, э, как-то трезво мыслить. Э, говоришь, ещё не считала, но уже задумываешься о том, чтобы всё это рассчитать. На самом деле очень, а, такое верное направление. Это и в н эмоциональном плане, наверное, поможет вот именно заняться фактами, заняться делами.
М, спасибо. Я думаю, что да.
Вот, ну и в принципе это полезно для жизни. Во-первых, конечно же, нужно посчитать, м, у тебя вообще ежемесячный доход, скажем так, стабильный, или он плавает?
Ну ты знаешь, у меня есть минимум, э, вот стабильный, который, у у ко мне всё равно придет, да, то есть я знаю, а остальное уже это моя переработка, которую я могу брать, а, ну, там, в зависимости от того, сколько я хочу еще поработать.
Ага. Понятно. Вот этот минимум, который ты делаешь ежемесячно, если сравнивать его т ну, вот, со средним доходом людей в твоей сфере, он ну по рынку такой нормальный, то есть он укладывается, вот, в минимальный прожиточный минимум и так далее? Или это что-то вот такое фрилансовое, лёгонькое, чисто на карманные расходы?
Ну и однозначно я покрыть все мои расходы вот этим минимумом не могу. Но я и никогда не работаю вот так вот, чтобы по минимуму. Минимум я вырабатываю и потом я ещё дополнительно в любом случае беру, то есть у меня нету такого, что я там привыкла только минимум выработать и всё. Нет, как бы я ещё беру какие-то часы на подработку, но вот этого минимума однозначно не хватит, если я только буду вот минимум работать.
Ага. Понятно. Ясно, ясно. То есть, э, всё равно придётся дополнительно работать, но, с другой стороны, ты к этому готова. У тебя есть какие-то варианты, которые, видимо, ты периодически берёшь. Это уже плюс. А скажи, пожалуйста, а какие-то сбережения у тебя есть? Вот какая-то несгораемая сумма, которая где-то лежит и страхует тебя?
Ну да. А ты знаешь, у меня есть подушка безопасности, правда она у меня находится в России, как бы, а я живу за границей. Но она такая, она она скоре не то, чтобы она скорее, я я её специально там её держу, а, для того, чтобы у меня руки до неё не доходили. Но в крайнем случае, в крайнем случае, ну, кое-какие сбережения, да, есть.
Ага. Поняла. Мгм. Ну, это хорошо. Я действительно тебя поддерживаю в том, чтобы не, вот, прям накидываться на неё, тратить. Но вот знаешь, то, что такая подушка-душегрейка, скажем так, есть- это очень здорово. То есть она как-то всё равно часть тревоги, э, снимает в том плане, что если что, вот, она лежит. Э, теперь по поводу, ам, ещё каких-то непредвиденных расходов, в отношении которых тоже хотелось бы иметь покой. Вот, как у тебя с медицинской страховкой, например, с такими вещами?
Ну я согласна, да. А ну ты знаешь, как бы медицинская страховка меня особо не это, нень я не переживаю по поводу этого. Она просто есть обязательная. Ну да, она есть обязательная, она есть и от работы, то есть, как бы, я официально работаю, и у меня, нету проблем. Я, как бы, в любое время могу обратиться, а, к доктору, то есть просто по обязательной страховке, которая у меня есть.
Ну, она есть? М, здорово. Ну да, это уже, а, очень важно, потому что. Знаешь, это, вот, как Золотой Петушок, он подсказывал, откуда едет рать, ну, в сказке в одной Пушкинской. Так и здесь, как бы, хотя бы уже с этой стороны рать не приедет, потому что есть медицинская страховка. То есть здесь закрыто. Здорово. Вот. Теперь скажи, пожалуйста, вот, в связи с этим разрывом, тебе придётся менять место жительства, и какие новые расходы у тебя появятся?
Мгм, да, м. Вот ты знаешь, м, мне, да, мне однозначно придется менять место жительства. М, причем я хочу совсем уехать, а, сейчас из страны, в которой я живу. У меня есть предложение от моей сестры. И я пока не поняла, насколько сильно я хочу им воспользоваться. А, ты знаешь, у меня сестра живет, вот, буквально в соседней стране, и она меня пригласила. Она мне сказала: "Приезжай, оставайся сколько нужно, пока тебе там нужно наладить, э, свою новую жизнь". М, но ты знаешь, я, вот, здесь у меня некое, ну, такое двоякое ощущение по этому вопросу. С одной стороны, мне бы, конечно, это упростило жизнь вот на первоначальном этапе.
Ага. Так. Мгм.
А с другой стороны, я боюсь, что я, ну, как-то расслаблюсь. Знаешь. Э, вот мне бы, вроде как, нужно сейчас так привести в действительно, в порядок вот эти вот осознанно, да, уже подойти к моей новой жизни. И, вот, здесь вот, я пока не знаю, принять, вот, это приглашение или не принять, хотя я прекрасно понимаю, что оно мне облегчит, э, вот, мои расходы на какой-то первоначальный период.
Интересно. Слушай, а если ты всё-таки воспользуешься этим приглашением и переедешь к сестре? Ам, получится, что ты, таким образом, сэкономишь на жилье? Я правильно понимаю тебя?
Да, конечно, да-да.
А что с работой произойдет? Тебе придется менять работодателя, или она у тебя останется?
Нет, она у меня останется, потому что у меня работа всё равно, а, онлайн. И это удаленка, мне, в принципе, всё равно, где работать.
Ага. Это хорошо, да, то есть получается, что доход сохранится, а расходы уменьшатся. Вот, в принципе, м, это вариант. Опять же, если ты, эм, не рассматриваешь сейчас аренду квартиры. Но, конечно, если ты, э, в состоянии арендовать квартиру именно финансово, то это удобнее в том плане, что ты никому ничего здесь не должна. А, вот. Как ты, вообще, присматривала цены на аренду жилья, в этой или другой стране?
М, ну да. М-да, ты знаешь, я присматривала. М. Пока, пока для меня стоимость, вот, аренды, ну скажем так, в том районе, в котором я бы чувствовала ся безопасно. Да, потому что, а, всё-таки, мне чувство безопасности, оно очень-очень для меня важно с учетом того, что я и работаю из дома, да, как бы. Это должен быть, а, такой район, в котором я могу выйти хоть куда, да, то есть. Это не то, чтобы, там, просто в офисе, а действительно прогуляться. М, вот. Но, вот, пока такой ценник я, всё-таки, м. Вот, ты знаешь, вот поэтому меня и коробит вот это предложение от сестры. То есть, с одной стороны, ценник, тот район, который, м, мне нравится, достаточно высокий.
Ага. Ну да. Конечно.
И вот я, знаешь, я вот щас и жду, что, может быть, появится такое, какое-нибудь, предложение, откуда-нибудь, я всё-таки надежду не теряю, м, которое мне придется по карману.
М-да.
Но, честно говоря, да, достаточно высокая аренда.
Понимаю, на самом деле. А, вот. И, э, может быть, дать себе какой-то срок, который ещё время терпит? И если за это время, действительно, не найдётся жильё, то будет очень логично воспользоваться, всё-таки, помощью. Потому что, помощь- это тоже ресурс, и, очевидно, на данном этапе жизни ты в ней нуждаешься. Как бы нет греха в том, чтобы принять помощь от сестры. Ведь, наверное, если бы всё было наоборот, ты бы тоже ей помогла, правда?
Ну вот конечно, однозначно, э, ситуация такая семейная. И, естественно, я бы тоже, э предложила, а, участие и помощь, а. Я с тобой согласна, что вот эти намерения. Я, э, абсолютно я уверена, что они идут, э, от чистого сердца, они искренние. И, м, м, я говорю, как бы. Я готова ее принять. Но, вот, знаешь, может быть, мне просто попробовать, даже, хоть хотя бы на какое-то время, там, пожить. И, э, таким способом, скажем, протянуть, да, время, потому что, э. Ну, скажем так, если в течение там следующих 2 недель ничего не появится, вот, в этом районе. Э, то просто поехать пожить, сказать, что я так не насовсем, как тока у меня появится возможность, ну, и просматривать, продолжать просматривать предложения. Ну, вот, может быть, такой вариант, он бы более-менее подошел ко, м, э, мне. Но, я вот тоже, и знаешь, я изначально не хочу терять, вот эту вот, такую основу, знаешь, которую я сама себе хочу проложить, вот, э, в моей новой жизни.
М-да. М, ну да. Ага. Понимают тебя. Конечно, хочется быть, э, взрослым, самостоятельным человеком, которым ты на самом деле и являешься, просто у тебя сейчас особенные обстоятельства. И, воспользоваться этой помощью временно- это очень разумно, э, и в это время продолжать искать варианты. В конце концов, если этот период затянется, можно же ещё и копить на эту цель, а, вот, чтобы всё-таки снять себе квартиру. А может быть, э, какие-то варианты по работе ещё появятся за это время.
Да, кстати, да. Ну да, ты права. Я, кстати, чё-то даже не подумала, что, а, если я буду жить у сестры, то я в какой-то момент даже смогу подкопить, м, эти деньги, да, не не тратив их даже на аренду комнаты, да. Я вот не хочу, конечно, эту комнату делать, потому что там разница между арендой и жильём, и арендой комнаты не такая уж и великая, то есть нету смысла с кем съезжаться, особенно с незнакомыми, особенно в такой период. Но ты права, да, кстати, я такого, э, даже не подметила. Слушай, спасибо тебе большое, я вот прям обязательно ещё раз обдумаю, ты меня, м, так немножечко
Да. Понимаю.
<sighs> а, вправила, меня поддержала и, скажем так, натолкнула на новые идеи, которые мне, в принципе, нужны были. Поэтому, спасибо тебе огромное. И, э, если у меня вдруг ещё возникнут какие-то проблемы или мне нужна будет поддержка, я обязательно к те приду.
Конечно, я рада была тебя поддержать. Всего доброго и удачи.
Спасибо, пока.